Terus kalau ya kontras ya, kalau misalnya kayak budaya Jawa, itu, eee, kalau misalnya, eee, kebiasaannya itu adalah, biasanya kalau a a aku sama keluarga aku tuh pergi ke rumah misalnya ke bude aku, atau ke tante aku yang di daerah Jawa kan, di daerah Solo. Nah itu tuh, eee, nggak pernah tuh ada rutinitas kayak yang kayak orang Batak gitu setiap minggu. Biasanya kami pulang tuh kalau hanya hari raya kayak Idul Fitri, kebetulan keluarga dari ibu aku kan muslim, papa aku kan Batak Kristen. Nah biasanya aku pulangnya tuh pas lagi Idul Fitri aja. Nah di situ tuh baru, eee, apa namanya, memang, eee, berbeda ya antara tradisi Batak sama tradisi Jawa. Kalau tradisi Jawa pas lagi Idul Fitri ya ada makan-makanan yang disiapkan, kayak misalnya ketupat, terus kemudian kayak ada rendang ya kan. Terus kemudian kayak ada lontongnya sama kuah apa kok sayur kuah nangkanya, kuah sama opor, terus kemudian tapi, eee, mereka itu lebih apa, kalem gitu nggak yang kayak kan kalau orang Batak kan penuh dengan, eee, suara ya, kalau misalnya berkumpul gitu ya, teriak-teriak lah, ya kan, nyanyi-nyanyi lah ya kan, kalau main kartu berisik lah kalau misalnya kalah atau menang. Tapi kalau orang Jawa itu lebih, apa namanya, kayak diem gitu maksudnya, ya makan ya makan, ngobrol ya suaranya pelan, jadi kayak volume tuh diatur gitu. Heeh. Nah itu sih yang yang menurut aku kayak, eee, percampuran di di keluarga aku tuh kayak gitu. Tapi kalau di rumah, papa aku itu kan Batak, ibu aku Jawa, nah di rumah itu justru pake bahasa Jawa. <chuckles> Hooh.
Mhm mhm. Mhm. <clears throat> Heeh. Mhm. Iya. Oke. Mhm mhm. Mhm. Opor? Heeh. Mhm. <laughs> Oh iya. Heeh. Secukupnya aja gitu. <chuckles> Mhm. Mhm. Oh iya, lebih kental Jawanya ya, kalau di rumah berarti ya?
Iya. Karena papa sama ibu aku itu, mmm, sama-sama dari Universitas Gadjah Mada kan, ketemunya di Jogja. Jadi makanya kenapa, bahasa Jawa lebih dipakai dibanding dengan bahasa Batak, itu sih.
Oke, oh.

Eee, p jadi memang ya itu ya faktornya <chuckles> kadang-kadang suka suka selisih paham itu k eee, prinsipnya gitu. Kalau aku kan kayak, kalau aku mau aku harus dapetin ya karena memang dari kecil kan diajarin kayak gitu ya. Nah tapi, eee, kalau Cina itu kayak lebih menghargai kayak waktu gitu, jadi kayak kalau aku kadang-kadang kalau aku lagi misalnya capek gitu ya habis pulang kerja gitu. Aku kan lebih banyak kayak ya udah istirahat sebentar gitu kan, tapi kalau Cina itu kayak, eee, gak bisa jadi kayak kek karena kotor sedikit tuh nga ngambek gitu ya. Nah aku bilang, "Kalau kamu menuntut aku untuk punya kriteria seperti itu ya ibu rumah tangga menurut aku," gitu ya. Tapi kalau kita wanita pekerja itu kita bersihin rumah bisalah, tapi gak perfect gitu, maksudnya gak sempurna. Jadi gak bisa kamu harapkan kayak eee, Cina kan rata-rata pengennya kan istrinya gak kerja, tapi dia kerja jadi ibu rumah tangga gitu ya. Karna dia ngerasa dia bisa menghidupi penghasilan dan kawan-kawannya. Nah aku sih dari awal selalu bilang, "Enggak, aku tetep pengen kerjain," eee, kalau misalnya ada situasi nanti salah satunya ibaratnya gak punya penghasilan kan setidaknya masih ada yang punya penghasilan gitu kan. Nah tapi gitu, jadinya nuntutnya lebih ke arah kayak, "Ah kamu ini males nih," males tuh karena memang kita capek gitu ya bukan karena gak mau kerja, biasanya nunggu waktu tertentu kayak misalnya kita istirahat dulu atau enggak rutinlah, ibaratnya kalaupun bersin enggak yang kayak bersih mengkilat gitu, enggak. Yang penting bersih kalau bagi kita kan. Nah itu tuh kayak memang agak susah. Nah terus yang ke-2 memang kalau dengan mertua ya, kalau dengan mertua tuh kayak, eee, apa, kayak misalnya gini deh, siap gitu. Kayak misal kalau kita mau jalan nih ke pasat perbelanjaan gitu ya, ke mall. "Kamu gak gak pake sepatu nih? Udah mau nyampe," bisa ditegur tuh, "Kamu dari tadi ngapain aja? Masa udah mau turun kamu belum siap gitu?" Ah, hal-hal yang kayak gitu tuh dikritik ternyata kalau ama ibu-ibu mertua Cina, karena bagi mereka tuh kayak harus ready gitu loh kapan pun. Jadi harus siap, sigap gitu. Nah makanya dari situ aku juga belajar, iya sih, eee, penting sih cuman kadang-kadang kayak terlalu kaku. <laughs> Gitu.
<chuckles> Eee Iya. Iya. Heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Oke. Heeh. Heeh. Betul. Heeh heeh. Heeh. <laughs> Heeh. Ya. Ah. Eh. Serem. Oke. Mmm. Mhm. <chuckles> <chuckles> Ini kali ya, dibanding banget ya mengejar kan tadi tetep penting juga kan untuk prestasi gitu kayaknya yang di Chinese lebih parah ya kayaknya.
Iya. Betul. Iya, lebih parah, tuntutannya lebih gila sih. Stres. <chuckles>
M iya iya, itu, eee, apa ya, jadi Kakak tuh mengenal udah cukup banyak berarti ya budaya dan, eee, menjalaninya i moga-moga dengan happy ya Kak, <chuckles> karena kan banyak sekali
Betul. Iya. Bener bener. Tetap waras pokoknya. <chuckles>
Heeh. Heeh. <chuckles> Iya Kak. dahar dulu Kak, karena lanjut lagi kegiatan yang lain. Makasih loh Kak ceritanya ini menarik banget, pengalamannya juga seru banget nih. <chuckles>
Iya. Terima kasih.
Iya, sama-sama. Sampai ketemu ya Kak, di lain waktu.
Sampai ketemu.